Isso. E você mas assim, você quando vai para o tra ao trabalho, você sempre leva uma marmita, algo assim? Não, né?
É. Não, não levo, é isso que eu estou pensando. Será que eu deve que eu deveria começar a fazer isso, assim? Porque, eh, eu não, assim, eu eu meu trabalho, meu horário é um pouco diferente, então eu chego lá já é meio-dia e pouco tal, eh já provavelmente já e já deveria chegar almoçado, né? Mas pra fazer o lanche, assim, quando eu tô com fome, eu não tenho uma fruta, alguma coisa lá, e eu acabo tem um Mac na esquina, tem um Dunkin Donuts também na esquina, então, o a é é mais é o que mais fácil você ir lá pegar um cheeseburger e voltar pra casa. E eu não queria mais ficar fazendo isso, né.
Sim, sim, com certeza. Sim. <laughs> Bem difícil. <laughs> É, assim, você poderia, por exemplo, ou das duas, uma: "Você pode parar de ir nesses lugares que honestamente, assim, hoje é bem difícil você não ver, né, esses lugares se você não frequentar". Por é, você sempre vai vai ficar olhando pra pra pra essas comidas, mas eu acho que se você, por exemplo, quer unir o útil ao agradável de tempo, mas também você quer manter a sua alimentação saudável e sem que você tenha fome pra comer essas coisas, você poderia tirar, por exemplo, uma hora do seu dia, num final de semana, por exemplo, e começar a fazer lanches rápidos. Não precisa ser algo tão bem feito, assim, que você leve horas. Por quê? Porque se você fizer isso na primeira semana, na segunda semana você não vai fazer a mesma coisa e na terceira semana você não vai fazer a mesma coisa. Então. Exato. Então você só vai reduzindo, por exemplo, a e voltando pra pra o que você já estava insatisfeito.
Uhum. Tudo quanto é lugar tem Don aqui nos Estados Unidos. Nossa, aham. Uhum. Uhum. Aham. Aham. Uhum. Hum. Sim. Ah. Já não consegue, né? A a gente uhum, entendi. Uhum.